พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า เวลาเจอข่าวปลอมอะค่ะ คุณทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยอะค่ะ?
อืม ก็ไม่ ไม่ ไม่แชร์อะค่ะ แล้วก็ แล้วก็ไม่ เขาเรียกอะไรอะ เลื่อนผ่าน อืม ไม่ค่อยแบบว่า
อืม อ๋อ แล้วอย่างเงี้ย เรามีวิธีแบบว่าสังเกตยังไงอะคะ? ว่า ข่าวเนี้ยเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวปลอม
อืม หลัง ๆ เนาะ มันเริ่มปลอมกันเยอะใช่ไหม จนตอนเนี้ย เดี๋ยวเนี้ย ข่าวจริงเราก็เริ่มไม่เชื่อ แล้ว <chuckles> จริง ๆ อะ จริง ๆ เวลาเจอข่าวจริงอะมันกลายเป็นว่า เราไม่เชื่อแล้วนะ
อืม อือฮึ อา ใช่ บางทีแบบ เจอข่าวจริงเรายังแบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ เอ๊ะ ใช่ไหมว่า แบบ เอ๊ะ แบบมันจริงหรือว่ามัน มันปลอม บางทีข่าวจริงดูปลอมกว่าข่าวปลอม อะไรประมาณนี้ไหม? <chuckles>
ปลอมเปล่า? เออ เออ ใช่ ๆ จริง ๆ บางทีข่าวจริง ตอนนั้นน่ะค่ะ ตอนนั้น อ่า เล่าตอนนี้ เรื่องข่าวแผ่นดินไหวเนาะ ด้วยความที่ว่า มันมีข่าวปลอมออกมาเยอะใช่ไหม แล้วทีเนี้ยพอมีข่าวแผ่นดินไหวอะ
<chuckles> อ๋อ แผ่นดินไหว แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเหรอคะ? หรือว่ายังไงคะ?
อ เออ ตอนนั้นที่มันไหวแรง ๆ อะ เรายังว่า เป็นข่าวปลอมเลยนะ เราก็ไม่ดูนะ จนเรา อีกวันต่อมาเราถึงเพิ่งมารู้ว่า มันคือข่าวจริง
อืม อา เข้าใจเลย คือแผ่นดินไหวที่ ที่พม่า อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
อือ ใช่ ใช่ ๆ แล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งอะ ที่เป็นข่าวที่ว่า หลุมยุบหน้าโรงพยาบาลอะไรสักอย่างหนึ่งอะ ที่ในประเทศไทยอะ
อ๋อ อ้อ อือ ๆ
อืม แล้วทีนี้เราก็เห็นรูปเนาะ ว่ามันเป็นหลุมยุบลงไปเลยใช่ไหมคะ หน้า หน้าโรงพยาบาล ตรง ส หน้าไอ้อะไรนะ สถานีตำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งอะ
ค่ะ อ้อ โรงพยาบาลอะไรนะ วิ วิชัยยุทธอะไรแถบ ๆ นั้นไหมคะ ในเมือง อา ๆ
ใช่ ที่อยู่ใกล้ ๆ กับ อ่า เออ ใกล้ ๆ กับไอ้กรมตำรวจ หรืออะไรสักอย่าง อืม นั่นแหละ ๆ เราก็เห็นว่า แล้วหลุมมันก็ยุบใหญ่มาก แล้วก็มีรถกระบะติดอยู่ตรง อ่า ขอบ ๆ นิดหนึ่งเหมือนจะร่วงอะเนาะ เรา
โรงพยาบาลตำรวจ อะไรสักอย่างหนึ่ง ใช่ไหมคะ? อ๋อ ๆ อ๋อ ที่ อ๋อ ๆ อา ๆ ๆ
เออ เราเห็นภาพเราก็บอก อืม เอไอทำแน่ ๆ
เพราะว่ามันเนียน เออ ใช่ ๆ ๆ เหมือนแบบว่าหลาย ๆ คนเขาก็จะแบบคิดว่าแบบเอไอแน่ ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามัน มันค่อนข้างที่จะเหมือนเนาะ อือ
เออ ค่ะ ปลอม อือ ใช่ ปรากฏ ว่า มันเป็นข่าวจริง
เออ แล้วอย่างเงี้ยเราแบบตอนนั้นเรา ส เรา เราแบบว่าได้เชื่อไหม? หรือว่ามีใครมาสะกิดเราไหมคะ? ว่าแบบว่า มันเป็นเรื่องจริงนะ อะไรอย่างเงี้ย
อืม อืม คือพอหลังจากนั้นน่ะค่ะ มันก็จะมีการแบบว่า เอ่อ มีภาพจากคนนั้นคนนี้หลาย ๆ ที่เนาะ ว่ามันเป็นภาพจริง เหมือนแบบเขาก็แชร์กันน่ะค่ะ เหมือนภาพเราก็เห็นว่า เอ่อ ภาพเนี่ยมันมีความเหมือนกันหลาย ๆ ที่เนาะ ถ้าเป็นข่าวปลอมเนี่ย มันก็จะมีแค่เว็บนั้นเว็บเดียวที่เป็นข่าวนั้น แล้วเวลามีการแชร์ต่อ ๆ อะค่ะ มันก็จะเป็นภาพเดิม แบบเดิม
อืม อา อือ ๆ อืม อ๋อ ก็คือถ้าเกิดสมมุติเป็นข่าว ข่าวปลอม ก็คือจะมีแค่เว็บเดียวใช่ไหมคะ?
มันไม่ได้มีภาพหลายมุม แล้วก็ไม่ได้มีจากหลาย ๆ คน มันเหมือนมันจะมีแค่ไม่กี่ภาพอะค่ะ แล้วมันก็จะมีการแชร์ต่อ ๆ กัน อันนั้นน่ะคือข่าวปลอม เพราะว่าพอแชร์ภาพเดิม อ้าว อันนี้ก็เคยเห็นแล้ว อันนี้ก็เคยเห็นแล้ว แต่ถ้าเกิดมันเป็นข่าวจริงอะค่ะ มันจะมีการออกมาจากหลาย ๆ ที่ หลาย ๆ มุมเนาะ หลาย ๆ ความคิดเห็น ใช่ไหมคะ? เราก็จะเริ่มรู้สึกว่า เอ๊ะ มันออกมาหลายคนแล้ว อืม
อืม อ๋อ อืม ๆ อืม อา ค่ะ อืม แบบนี้นี่เองอะ
หรืออย่างบางทีอะค่ะ อ่า ข่าวการเสียชีวิตของใครสักคนหนึ่ง อย่างเงี้ย เวลาที่ข่าวปลอมเนี่ย มันก็จะขึ้นมาว่า ดาราท่านหนึ่ง เออ ไว้อาลัยให้กับดาราท่านหนึ่ง อ้าว ท่านไหนล่ะทีนี้
อา เราก็ไม่ เราก็ไม่รู้ว่าท่านนั้นคือใคร? อ๋อ <chuckles> อะฮะ
<giggles> ใช่ไหม? เออ ท่านหนึ่งนี่ท่านไหนก็ไม่รู้ เราก็เลื่อนผ่านไปก่อน อา หรือบางทีเนี่ย มีการเสียชีวิตจริงนะ เหมือนแบบดาราท่านเนี้ยเสียชีวิต เราก็ยังไม่เชื่อในทันทีนะ เราก็ อืม จริงเหรอ? อะ พอสักพักหนึ่ง เริ่มมีแบบเยอะขึ้น ๆ จากหลาย ๆ ที่ คะ อ่า แล้วก็จากสำนักข่าวที่แบบ เออ มีชื่อเสียง หรืออะไรอย่างเงี้ย เขาเอามาออก
อืม ค่ะ อืม อือ ก็เชื่อถือได้ อะไรประมาณนี้ ใช่ไหม? เหมือนแบบว่าเป็น เป็นเว็บไซต์ที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ แบบเป็นทางการ อะไรประมาณนี้ อืม ๆ
อา ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ อันนั้นก็จะทำให้เราแบบ อ้อ กลับเข้าไปอ่าน แต่ข้อดีของข่าวปลอม มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะ คือมันทำให้เราอะค่ะ ไม่ได้ตื่นเต้น หรือ ป-ไปเชื่ออะไรง่าย ๆ อะ เข้าใจไหม?
ค่ะ ดียังไงคะ? อ๋อ อา ก็จริง
อย่างเมื่อก่อนน่ะ เวลาเราเห็นข่าวอะไรเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้น ตกใจ อุ๊ย ๆ เกิดไอ้นี่อีกแล้ว อุ๊ย ๆ อันนี้อีกแล้ว ใช่ไหม? แต่พอมันมีข่าวปลอม
เมื่อก่อนนี้คือแบบว่ายังมี มี มี Social มาหรือยังอะคะ? ถ้าแบบตอนนั้นน่ะ คือเป็นแบบข่าวในทีวี เป็นอะไรยังงี้เปล่า?
ตอนนั้น อืม ใช่ หรือว่าตอนนั้นมีข่าว social มันก็ยังไม่ปลอมนะ
ข่าวภาคค่ำ อา อา
อา มันก็ยังเป็นข่าวจริงนะ ที่เราแบ แบบ เราเห็นอะไรขึ้นมาใน ใน ในโลกของ social มันก็ยังเป็นข่าวจริงนะ แต่พอมามีหลัง ๆ เนี่ยที่มันมีข่าวปลอมเยอะ โดยเฉพาะเวลาที่มันมีเอไออะค่ะ อืม
อือ ค่ะ อ๋อ อา ก็จริง เพราะว่าเอไอก็คือค่อนข้างเนียน ประมาณนี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่เลยค่ะ บางทีอย่างเรา แต่ข้อเสียมันก็คือ มันจะพูดอะไรไปแล้วไม่มีใครเชื่อ ต่อให้อย่างบางทีมันเป็น ข่าวจริง ๆ ใช่ไหมคะ มันก็ไม่มีคนเชื่อ
อืม อืม เอไออะเหรอคะ? เอไอพูด
อา หมายถึงว่า ถ้ามีข่าวจริงเกิดขึ้นมาเนี่ย แล้วการต้องการกระจายข่าวสารความจริงไปให้ถึงคนอย่างรวดเร็วอะค่ะ มันจะทำให้เป็นไปได้ช้า เพราะคนเนี่ยเริ่มไม่เชื่อ อืม
ค่ะ อ๋อ ก็จริงเนาะ เพราะว่าคนก็ต้องเหมือนแบบว่าฉุดคิดก่อน ประมาณนี้เปล่าคะ? อ่านแบบหลาย ๆ รอบก่อน แทนที่จะเหมือนแบบเมื่อก่อนที่แบบว่าอ่านรอบเดียวแล้วก็ เออ โอเค เหมือนแบบอ่านหนังสือพิมพ์อะ อ้อ โอเค ข่าวนี้รับทราบแล้ว อา
อา ใช่ค่ะ อือฮึ อือ อา ใช่ แล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของธุรกิจการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่เขาต้องการแบบพาดหัวข่าวเพื่อเรียกแขกหรือเรียกร้องความสนใจอะค่ะ ความจริงเนื้อหาในข่าวเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างข่าวที่พาดหัวใช่ไหมคะ อืม
ค่ะ อือ แล้วมันเป็นยังไงอะคะ?
มันก็เหมือนข่าวปลอมอย่างหนึ่งเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวบอกว่า ประธานาธิบดี Trump เนี่ย เขาจะแจกเงินคนละ 2,000 เหรียญให้กับประชาชนคนอเมริกัน ใช่ไหมคะ?
อ๋อ เหรอ? ค่ะ อา ๆ แล้ว แล้วเป็นยังไงบ้างคะ?
อา เขาก็พาดหัวกันเต็มเลยตอนนี้ว่า "เออ เดี๋ยวประธานาธิบดีเนี่ยจะแจกเงินให้กับคนที่เป็นคนอเมริกันนะ คนละ 2,000 เหรียญ" คือประมาณ 60,000 กว่าบาทเนาะ หกหมื่นสี่พันบาท อืม
โอ้โฮ โอ้โฮ ก็เยอะเนาะ ตื่นเต้นเลย
ก็ปรากฏว่า โอ้ คนก็ตื่นเต้น ก็แชร์กันใหญ่เลยค่ะทีนี้ อะ ทีนี้คนที่เขาพาดหัวมาเนี่ย ก็ต้องการเรียกยอดไลก์ยอดแชร์อยู่แล้วใช่ไหมคะ อา คนก็ยิ่งกดไลก์กดแชร์กดอะไรกันไปใหญ่ บางคนเนี่ยไม่ได้อ่านเนื้อข่าวเลย อ่านแค่พาดหัวว่า อุ๊ย คนอเมริกันจะได้รับเงินคนละตั้ง 64,000 แน่ะ มันดูตื่นเต้นใช่ไหมคะ อืม อา แต่จริง ๆ แล้วพอเข้าไปอ่านในเนื้อหาแล้วอะค่ะ ปรากฏว่า มันเป็นแค่ความคิด เห็น ยังไม่ได้มีการผ่านร่าง ยังไม่ได้มีการเสนอเข้าสภา ยังไม่มีการอนุมัติ แล้วยังไม่รู้ว่า จะเป็นไปได้หรือเปล่าด้วย
อืม อืม โอ้โฮ อา ใช่ค่ะ แล้วงี้ทำยังไงอะคะ? อา เป็นเรื่องจริงไหม? อ๋อ อ๋อ คือยังไม่รู้อีกว่า เป็นไปได้หรือเปล่า?
ใช่ เพราะว่ามันต้องผ่านการอนุมัติจากหลาย ๆ หลาย ๆ ฝ่ายด้วยอะค่ะ มันเป็นแค่ คือประธานาธิบดีเนี่ยเขาแค่ออกมาประกาศว่า "เออ ฉันเก็บภาษีได้เยอะขนาดเนี้ย ฉันอาจจะเอาไปแจกคนอเมริกันคนละ 2,000 ดีไหม? เพราะว่าเนี่ยมันเป็นรายได้เข้ามาเยอะมากเลย" อืม
โอ้โฮ อ๋อ เอาจริง ๆ แล้วมันก็มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริง แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงทุก ๆ เรื่อง ใช่ไหมคะ? อา เป็นแค่แนวคิด แต่เพียงแค่ว่า คือคนที่แบบมากระจายก็คิดว่า มันจะเป็นเรื่องจริงไปแล้ว อือ บางทีมันก็ทำให้เสียความรู้สึกเนาะ อืม
ใช่ไหมคะ? แค่แนวคิด มัน อา ใช่ ใช่ค่ะ นั่นแหละ มัน มัน มัน ก อันนี้ก็ถือว่า เป็นข่าวปลอมนะ เอาจริง ๆ เพราะว่าเขาไปเอาคำว่า "แนวคิด" เนี่ย มาเป็นความจริง ซึ่งมันยังไม่ได้เป็นความจริง แล้วเขาก็เอาเข้าไปใน แทรก อะ เข้าไปในรายละเอียด ในเนื้อข่าวว่า แนวคิดของประธานาธิบดี
อือ อืม ค่ะ เป็นยังไงคะ?
อา คือเขาก็เขียน เขียนหัวข่าวมานั่นแหละว่า "เออ เนี่ยคนอเมริกันจะได้คนละ 2,000 น่ะ" แล้วสุดท้าย แล้วตอนจบก็บอกว่า "ซึ่งโดยรวมแล้วก็ยังเป็นแนวคิดของ ท่านประธานา...ธิบดี"
<chuckles>
แล้วถามว่า คนไทยอ่านหนังสือไม่เกินวัน ไม่เกินคนละ 7 บรรทัด จะอ่านไปถึงบรรทัดสุดท้ายไหมอะ?
อา ก็จริง เขาก็จะอ่านแบบว่าแค่แรก ๆ ก็เหมือนแบบว่าที่ ที่ทุกวันเนี้ยที่แบบว่าแต่ละสำนักข่าวเขาทำเนาะ อาจจะเป็นข่าวจริงหรือไม่ก็แบบข่าวปลอม ที่เขาชอบแบบว่าพาดหัวข่าวให้แบบตื่นเต้นน่ะ แล้วก็ให้คนน่ะกดเข้าไปอ่านเพื่อแบบว่าเรียก เรียกยอดไลก์ ไม่ว่าจะเป็นแบบสำนักข่าวจริงหรือสำนักข่าวปลอม เนี่ยแหละ
ใช่ อือฮึ อะฮะ ค่ะ อะ ใช่ เพราะ อ่า แล้วพอเข้าไปอ่านแล้ว มันก็ไม่มีอะไร ยกตัวอย่างก็อย่างที่บอก เรื่องข่าวที่ว่าจะแจกเงิน 2,000 ใช่ไหมคะ แล้วคนอ่านไปได้ครึ่ง ครึ่งเรื่อง เขาไม่อ่านไปจนถึงจบรรทัดสุดท้ายหรอกค่ะว่า มันเป็นแค่แนวคิด มันยังไม่ใช่เป็นเรื่องจริง
ค่ะ อืม
เออ ขนาดเราก็ยังเคยเจอว่า ที่บ้านก็ส่งข้อความมาถาม อุ๊ย ได้ข่าวว่าจะได้เงิน อ่า คนละ หกหมื่นสี่พัน เลยเหรอ? บ้านเธอมีกี่คนน่ะ? เออ ใช่เราก็บอกว่า เอ๊ะ เราอยู่ที่นี่เรายังไม่ได้ข่าวเลย
โอ้ ไวมากเลยเนาะ อ๋อ คือแบบ โอ้โฮ เขาถามแบบนี้เลยเหรอ คือแบบว่า ด ได้ข่าวว่าได้เยอะ ค เงินคนละเท่านี้ แล้วบ้านเธอมีกี่คน อะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอ? โอ้โฮ สุดยอด อืม
ใช่ ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ ใช่อย่างนี้เลย อือ เพราะว่า เขาบอกว่าคนที่เป็นอเมริกันทุกคนจะได้เงินใช่ไหมล่ะ?
อืม
เออ เขาก็เลยแบบมาถามกันว่า โอ้โฮ ได้ข่าวว่าจะได้เงิน อุ๊ย ตอนนั้นที่เขาส่งมา ใช่ไหมคะ อ่า รัฐบาลเนี่ยยังแบบว่ายังชัตดาวน์อยู่เลยอะ ยังไม่กลับมาทำงานเลยอะ เงินเดือน เงินเดือนข้าราชการยังไม่ได้จ่ายเลยอะ จะเอาเงินที่ไหนมาแจกประชาชนน่ะ
อา จริง ๆ ๆ อืม ก็ต้องแบบมีความ เขาเรียกว่าอะไรนะ มีความแบบ เออ มันต้องสอดคล้องกับแบบว่า สถานการณ์ปัจจุบัน อะไรประมาณนี้ไหมคะ? เวลาเราแบบว่าดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ย เออ จริงเนาะ บางคนก็ลืมแบบว่าคิด วิเคราะห์ และแยกแยะไป อา <chuckles>
ใช่ไหม? อืม ใช่ค่ะ แล้ว อา ใช่ค่ะ แล้วก็ลืม เอ๊ะ ลืม เอ๊ะ จริง ๆ แล้วมันต้องมีคำว่า "เอ๊ะ" จริงไหมนะ อ่า คือเดี๋ยวเนี้ยค่ะ เวลาที่เราเจอข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ย เราจะ "เอ๊ะ" หรือไม่เราก็จะเลื่อนผ่านไปก่อน อืม ไม่น่าใช่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริง ๆ มันก็เป็นข้อเสีย บางทีมันมีเรื่องเป็นข่าวจริงด้วยนะ
อา ลืม เอ๊ะ อา ใช่ ๆ อืม
เออ ข่าวจริงเราก็ เอ๊ะ <chuckles> ข่าวปลอมเราก็ เอ๊ะ
อืม อา ใช่ ๆ อา แล้วเราก็เหมือนแบบไม่ ไม่รู้จริง ๆ ว่า เอ๊ะ ตกลงเราจะเชื่อตรงไหนดี? อะไรอย่างเงี้ย แบบว่าอันนี้ก็ดูน่าเชื่อ อันนี้ก็ดูน่าเชื่อ บางทีข่าวปลอมดูน่าเชื่อถือกว่าข่าวจริงอีก อะไรอย่างงี้
เออ <chuckles> เออ จริง ๆ อา อันนี้พูดจริงค่ะ ใช่ ๆ บางทีข่าว ปลอม ดูน่าเชื่อถือกว่าข่าวจริง แล้วบางทีเนี่ยค่ะ อา มันก็มีการแบบพาดหัว พาดอะไรให้มันดูน่าสนใจ อืม แต่เดี๋ยวเนี้ย
อืม อ๋อ อา จริง ๆ
เดี๋ยวเนี้ยมันไม่น่าสนใจแล้ว เพราะมันเหมือน ๆ กันไปหมด มัน มันใช้ เขาเรียกอะไรอะ แบบเดียวกันไปหมดอะค่ะ เนาะ หมือนแบบใช้เนื้อหาเดียวกันหมด ฮือฮา อันนั้นอันนี้ อะ อันนี้มีอีกข่าวหนึ่งนะ อีกข่าวนี้ อันนี้ก็มาจากสำนักข่าวจริง ๆ เลยนะ เขียนว่า "โลกกำลังจะแตกสลาย" เออ นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาบอกแล้วว่า "ค้นพบแล้วว่าโลกกำลังจะแตกสลาย" แล้วก็ใส่หัวตัวหนังสือเล็ก ๆ ไว้ข้างล่าง "ในอีก 20,000,000,000 ปีข้างหน้า" อ้าว!
อืม อา ค่ะ เป็นไงบ้างคะ? เหรอ? อา ก็คือ อา ก็คือแบบมี มีความจริง แต่ก็คือแบบว่า ความจริงคืออันนี้ก็ เราก็อาจจะแบบรับรู้ไว้แบบสักนิดหนึ่ง แต่พอแบบว่าเอามาคิดอีกทีก็คือแบบ พอมา เอ๊ะ อีกทีก็ อ้าว มันอีกตั้ง สองล้าน ปีข้างหน้า เราจะอยู่ถึงหรือเปล่า? บางทีเราแบบเกิดแล้ว เกิดใหม่ เกิดแล้ว เกิดใหม่
แล้วมันจะเกี่ยว อ <sighs> อือ เออ เออ ใช่ โอ้ <sighs> จะเกิดอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย แล้วเอามาพูดทำไม? อีกตั้ง สองหมื่นสามหมื่นล้าน ปีข้างหน้า ใช่ไหม? เออ
อืม อืม อาจจะพูดแบบว่า ให้เป็นแบบผลงานของเขาไว้ก่อนหรือเปล่า? แบบว่า เออ ค้นพบนะ อะไรอย่างงี้ อา ให้ดูตื่นเต้นไว้ก่อน
ให้ดูตื่นเต้น แล้วก็เหมือนให้แบบ เหมือนตอนเนี้ย อะไร ๆ ก็ทำแบบเรียกแขก เรียกไลก์ทั้งนั้นเลยอะ มันทำให้มันดูแบบไม่น่าสนใจ อย่างที่บอกอะ บางทีข่าวที่มันดูจะเป็นความจริงมันก็กลายเป็นไม่จริง
อืม แบบนี้นี่เอง อา
ใช่ไหม? เออ เหมือนบางทีอย่างข่าวเรื่อง อ่า ดาวจะพุ่งชนโลกบ้าง หรือข่าวการค้นพบมนุษย์ต่างดาวบ้าง ซึ่งเราก็ได้ฟังกันมาไม่รู้กี่ยุค กี่สมัยแล้ว มันก็ยังไม่เคยเจอเลยอะ ใช่ไหม? เออ
ก็ อา อาจจะอย่างงั้น เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วเหมือนแบบว่า ก็เจอหลายข่าวเหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่า มนุษย์ต่างดาวมีจริง อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหม? หรือว่าไม่ใช่เรื่องจริง?
อา อือฮึ ก็มันเหมือนกับว่า มันเป็นแค่ความคิด เป็นแค่ความคาดเดา เป็นแค่ความสงสัย เป็นแค่การเก็บเล็กผสมน้อย ซึ่งยังไม่มีใครที่จะออกมาพิสูจน์ได้จริง ๆ อา อย่างสมมุติว่า อ่า อย่างข่าวที่บอกว่า อ่า โลกเนี่ยกลมนะ ซึ่งสมัยก่อนน่ะ แรก ๆ เลยอะคนเชื่อว่าโลกแบนใช่ไหมคะ ว่าคนเนี่ยเดินไปหากันด้วยความแบนใช่ไหม พอสุดท้ายแล้วอะ อ่า วิวัฒนาการหรือว่าเทคโนโลยี มันก้าวไปข้างหน้ามาก ๆ อะ อ่า ก็กลายเป็นว่า เราก็เริ่มรู้แล้วว่า โลกเนี่ยมันกลม แล้วมันก็หมุนรอบตัวเองได้ แล้วมันก็พิสูจน์ด้วยหลักฐานไม่รู้กี่ครั้งกี่หนว่า มันกลมจริง ๆ เนี่ยก็ไปนอกโลกมาแล้ว เขาส่งยานไปนอกโลกมาแล้ว เขาถ่ายรูปกลับมา มันก็กลมจริง ๆ ใช่ไหมคะ? อะ แต่ อืม แต่ทีเนี้ย
อืม อือ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม อือ แบบนี้นี่เอง อา ๆ ก็มีหลักฐานพิสูจน์ได้
พอมีข่าวว่า เจอมนุษย์ต่างดาว แต่ว่าเจอเป็นภาพ อ่า ภาพแบบจาง ๆ เจอเป็นหลักฐานเล็ก ๆ ที่พิสูจน์ไม่ได้อะ
อืม อา ๆ ใช่
ใช่ไหม? อืม หรือบางทีแบบว่าเจอเป็น อันนี้ก็ยิ่งตลกเข้าไปอีก ใช้เอไอมาทำแสง แสง สี เสียง ว่า เออ เหมือนการถ่ายติดภาพ จานบิน อย่างเงี้ย
ยังไงคะ? อ๋อ ก็คือแบบว่าใช้เอไอ แต่ถ้าเผื่อ พอใช้เอไอปุ๊บ มันก็เป็นข่าวปลอมไปโดยปริยายเลยเนาะ
เออ แต่บางคนเขาไม่รู้ไงคะว่า มันเป็นข่าวปลอม แล้วเดี๋ยวเนี้ย เออ เอไอมันแบบว่าทำข่าวปลอมแบบเนียนมากเลยนะ มันทำในลักษณะเหมือน อ่า ภาพจากกล้องวงจรปิดอะ ไม่ใช่ภาพจากรูปถ่าย ไม่ได้ ใช่ภาพจากอะไร มันเหมือนแบบทำมาจากภาพจากกล้องวงจรปิดอะ แล้วคนก็คิดว่า เฮ้ย เนี่ยมันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
โอ้โฮ อา ก็เนียนไปอีก อือ ๆ ๆ เข้าใจเลย <chuckles>
อืม แต่จริง ๆ ก็คือใช้เอไอทำ
อืม ก็ค่อนข้างเนียนไปอีกเนาะ เอาจริง ๆ แล้วก็คือแบบว่า ตอนแรกก็รู้สึกว่า มันเนียนแล้ว คือ ตอนนี้ก็คือเนียนเข้าไปกว่าเดิม อืม
อา อืม เออ ตอนหลังเหมือนประมาณว่า ภาพจากกล้องวงเจิด วงจรปิดจับวิญญาณได้ จับผีได้ อันนี้ยิ่งเริ่ม เอ๊ะ แล้วทีเนี้ย <chuckles>
จริงเหรอคะ? กล้อง ง ภาพจากกล้องวงจรปิด โอ้โฮ ก็คือแบบว่าสุดยอดเลย อืม
ใช่ ๆ อือฮึ ๆ ค่ะ ก็ เออ เริ่มเนียนขึ้นทุกวัน คือตอนแรก ๆ อะพอทำเป็นกล้อง คนก็เริ่ม อือ เดี๋ยวนี้คนไม่เชื่อแล้วไง อ๋อ เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่กล้องวงจรปิดแล้ว ข่าวปลอมเนี่ย
ใช่ อืม ก็ประมาณนั้นเนาะ ก็ไปอยู่กล้องวงจรปิด เอาจริง ๆ แล้วเวลาเราเจอข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมอะ เราต้องมีแบบว่าสัญญาณที่แบบว่าต้อง เอ๊ะ ก่อนเนาะ ไม่งั้นเราก็ไม่รู้เลยว่า แบบว่ามันจะเป็นยังไง แล้วคือ ช่วงนี้ก็คือต้องแบบอ่านเยอะ ๆ อะ แล้วก็ฟังเยอะ ๆ ก็น่าจะแบบว่าช่วยได้เนาะ อืม วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่แบบว่ามาแชร์เนาะว่า แบบว่าวิธีแบบว่าเจอข่าวปลอมเราจะทำอะไรเป็นดะ ดับแรกเลย
อืม ใช่ อืม ใช่ ต้องใช้สติ สติอย่างเดียวเลยค่ะ เออ ได้เลยค่ะ